हेलो, नमस्ते।
हेलो! जी, नमस्ते।
कैसे हैं आप?
जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप कैसी हैं?
जी, जी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, सर पूछने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और मुझे ऐसा लगता है कि, जैसे कभी-कभार क्या होता है कि हमारी किसी से जो है थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है या थोड़ी बहुत मुआचाई हो जाती है, तो क्या होता है कि गुस्से-गुस्से में कुछ हम बोल देते हैं, कुछ सामने वाला बोल देता है, तो हमारे अंदर क्या भावनाएँ आ जाती हैं कि "अरे! हमको कैसे बोल दिया? बोला कैसे? उसकी हिम्मत कैसे हो गई इतनी बोलने की?" तो मुझे लगता है कि जो है, वो भी इंसान है और आप भी इंसान ही हैं, तो गलतियाँ और जो है गुस्सा तो सभी को आता है, है ना? तो मुझे लगता है कि लड़ना आता है तो माफ़ करना भी आना चाहिए, आपको क्या लगता है?
हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल भी आपने सही कहा कि क्षमा करने की जो अ
हाँ, हाँ।
एक इंसान के अंदर अ, जो ख़ासियत है, वो होनी ही चाहिए क्योंकि आप देखेंगे जो इंसान क्षमा कर देता है, वो इंसान अ, काफ़ी बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा मतलब लड़ाई-झगड़े और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है, वो अपने अ, अपने क काम में व्यस्त रहता है, लेकिन जिसके अंदर क्षमा करने की अ, जो अ, कैपेबिलिटी होती है, वो नहीं होती है, तो वो इंसान देखेंगे हमेशा चिड़-चिड़ापन और एक अ, उसके अंदर कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उनके मन में अ, कभी उनका मन शांत नहीं रहता है, लेकिन जो इंसान आपने देखा होगा कि क्षमा करके और आगे अपने जीवन के लिए अ, बेहतर के लिए बेहतरी के लिए बढ़ जाते हैं, वो इंसान काफ़ी आगे तक पहुँच पाते हैं।
जी। जी। हाँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी। जी। जी, जी। बि हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है सर आपने, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे देखा जाए कुछ लोग जैसे कैसे लड़ लेते हैं, सब कुछ एटीट्यूड दिखा देते हैं, ईगो दिखा देते हैं, लेकिन जो है बाद में अगर आप उनसे माफ़ी माँगने जाते हैं तब भी वो एटीट्यूड ही दिखाते हैं, तब भी वो आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जाएँगे अगर उनके पास कि चलो यार जो हो गया सो हो गया अब हम अपना-अपना काम करते हैं और जो है थोड़ा देखते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, आगे छोड़ो जो पुरानी बातें हुई उनको छोड़ो। तो उनके अंदर क्या आता है अरे नहीं अब अगर तुम माफ़ी माँगने आ गए हो तो इसका मतलब है कि तुम ग़लत हो, तभी तो तुम माफ़ी माँगने आए हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनसे एक बार चले जाएँगे बात करने कि चलो ठीक है जो हो गया छोड़ो, तो वो कोहो ख़ुद ही आपसे सॉरी बोलने लगे, है ना। तो क्या आपने कभी ऐसे लोग को देखा है कि गलती करने के बाद भी वो उतना ही अकड़ रखते हैं?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
जी, जी मैंने देखा है कई सारे ऐसे लोगों को। जैसे मैं अपनी अ अ, कई सारे मेरे ऐसे मित्र हैं या फिर मित्र की अ, जो मित्रानी हैं, उनको मैंने काफ़ी देखा है ऐसा कि अ, वो मतलब उनके अंदर इतने एटीट्यूड होते हैं ना कि वो अपनी गलतियों को अ, कभी तो मानते ही नहीं हैं। वो अ, मतलब गलती करने के बाद भी अ, उनको लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वही सही है। या फिर अ, वो अपने आप को अ, मतलब इतना अव्वल समझ लेते हैं कि अ, हम उनको उनके सामने किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का कोई अ, वैल्यू ही नहीं होता है। तो अ, मुझे लगता है इस तरह के जो लोग होते हैं ना उनके अंदर अ, क्षमा की प्रवृत्ति तो अ, मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन उनके अंदर दुष्टता की प्रवृत्ति जो है वो मैंने काफ़ी देखी है, कि वो हमेशा एक दुष्ट भावना लेके ही चलते हैं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को काफ़ी कितनी बार माफ़ कर चुका हूँ लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं अ, गलती सामने वाले की ही है।
जी। <laughs> जी, जी। अ, हाँ, हाँ। जी। जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल।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 हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल सर, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि मतलब ये देखने के लिए मिलता है कि आप अगर उनसे एक बार छोड़ देंगे ना आप उनको ऐसे कि चलो ठीक है हो गया जाने दो होगा गलती तो इंसानों से ही होती है, तो वो क्या करते हैं कि आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। कहते हैं कि अरे उसको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है वो तो ऐसी है पागल है, उसको उसके बारे में इतना मत सोचो। और आपके प आपके खिलाफ़ या आपके प्रति आप उसको जो भी करना होता है वो वो करते चले जाते हैं। जैसे अ, मेरी भी एक सहेली रही है बचपन की, तो मैं उसके साथ जब भी कोई बात करती थी या खेलती-कूदती थी तो वो भी जो है छोटी-छोटी चीज़ को लेके मेरे मुँह से कुछ निकल गया तो भी वो जो है चिढ़ जा रही है कुछ मैंने कह दिया तो भी चिढ़ जा रही है। हाँ, तो मैं देखती थी कि ना फिर भी मैं ही उसको सॉरी बोल देती थी। अ, कैंटीन जाना है, खाना खाने जाना है तो मैं उसको बोल थी चलो, बोलती थी तुमने मुझे उस पीरियड में ऐसा क्यों बोला तो मै बोलती थी अरे चलो ठीक है अच्छा मैं ही सॉरी बोल देती हूँ। अब पता चले सॉरी क्या बोल दिया मैंने वो और ज़्यादा चढ़ गई मेरे ऊपर। तो मैंने कहा भैया आज के बाद सॉरी क्योंकि अब सॉरी का ज़माना रहा नहीं मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है सर?
जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल अब सॉरी का ज़माना वैसा तो नहीं रहा कि आप हर व्यक्ति को क्षमा कर दें क्योंकि अ, जो मुझे लगता है कि आजकल अ, व्यक्ति का सोच जो है ना वो मतलब अ, काफ़ी बदल चुका है पहले के व्यक्ति अ, के मुक़ाबले। आप देखेंगे कि आजकल के व्यक्ति के अंदर जो सहन शक्ति जो होती है वह काफ़ी कम हो गई है अ, मतलब आप अगर वो गलती करने के बाद भी आपके ऊपर ही चढ़के बोलना शुरू कर देंगे आप ही के ऊपर या मतलब इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। गलती उनकी ख़ुद की होती है लेकिन वो अपनी गलतियों को कभी मानते ही नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसे अ, लोगों से हमें अ, दूर रहना चाहिए और अ, मुझे लगता है ऐसे लोगों को क्षमा करके और उनसे माफ़ी माँग के और कहना चाहिए कि आप अपने काम में व्यस्त रहो और अ, मुझे भी अपने काम में व्यस्त रहने दो अ, जी। ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि अ, रिश्ता रखना अ, मुझे अ, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या फिर कोई भी और भी रिश्ता हो। ऐसे व्यक्ति से हमें अ, बिल्कुल भी अ, रिश्ता नहीं रखना चाहिए।
जी। जी। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। ये भी होता है ना कि मतलब जैसे अब हमें अब अगले के पास तो कोई काम-काज है नहीं तो वो क्या करेगा वो आपसे अगर लड़ भी रहा है तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें बड़ी चिढ़ होने लगती है कि अरे क्यों लड़ाई हो रही है ये वो तो हम सोच लेते हैं कि चलो ठीक है जाने दो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी ही वजह से सोचते हैं ऐसा कि चलो होगा जाने दो हम भी तो हमें भी तो परेशानी उतनी ही होती है। लेकिन जो सामने वाला होता है ना उसको लगता है अ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। देखा मैंने कैसे सॉरी बुलवा लिया उससे। मतलब आप देख रहे हैं कि अ, एक तो कोई और आपसे माफ़ी नहीं माँगेगा कि सामने वाला उसको लगेगा अरे मेरी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर आप माँगेंगे तो जो है आपको वो धूर समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है ना कि माफ़ी तो माँगनी चाहिए बिल्कुल माफ़ी माँगनी चाहिए और माफ़ी देनी भी चाहिए। लेकिन अगर माफ़ी माँगने वाला कोई होगा आपसे तभी तो देंगे ना ऐसे तो उन्हें माफ़ी बाँटने निकल जाएँगे सड़क पे। तो वही अ, मैं कह रही हूँ कि मतलब एक तो व्यक्ति आजकल हम लोग से सॉरी कहाँ बोलता है जो हम लोग माफ़ी देंगे किसी को।
हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल, आपने सही कहा आजकल अ, जो लोग हैं, वो गलती वैसे करते भी नहीं हैं, वो गलती करते हैं तो ऐसी गलती कर देते हैं जिनको अ, माफ़ किया जाना मुझे लगता है कि असंभव है। अ, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना वो छोटी बहुत गलती नहीं करते हैं, वो ऐसी गलती करते हैं जो अ, माफ़ी के लायक नहीं होता है, आप क्षमा तो कर देंगे, लेकिन आप क्षमा करके आप काफ़ी बहुत पछताएँगे क्योंकि आज के समय में अ, जो अ, व्यक्ति हैं वो काफ़ी एक उनका जो प्रवृत्ति है, काफ़ी दुष्ट भावना वाली प्रवृत्ति हो गई है लोगों की, जैसे अ, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि उनकी भावनाएँ जो हैं ना आजकल जैसे अ, उनके अंदर ना प्यार, ना दया, ना किसी भी चीज़ की भावना नहीं होती है। अ, ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि काफ़ी अ, मतलब अब देखेंगे कि अ, पहले के लोग हमेशा एक हेल्पिंग नेचर के हुआ करते थे, एक-दूसरे की मदद करते थे, लेकिन आप अग आज देखेंगे कि अ, जितने भी लोग हैं, वो अ, हमेशा एक-दूसरे से फ़ायदे के लिए सोचा करते हैं या फिर अ, किससे फ़ायदा हो रहा है बस उसी से मित्रता रखेंगे, जिससे फ़ायदा ना हो उससे मित्रता रखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को आप हाथ जोड़ के और आगे निकल जाना चाहिए, आपके अपने जीवन में।
जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हुँ। जी। ह जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा सर आपने क्योंकि आजकल मित्रता भी लोग मतलब से रखते हैं और मैंने देखा है, कि जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मेरी बहन जो है, छोटी वाली, मेरी जू मुझसे छोटी मेरी एक मेरी बहन है, तो वो क्या करती है कि वो हर बार जो है अ अ, गुस्से में कुछ भी मुझे बोल देती है, मतलब मैं देखती हूँ कि जब से वो छोटी थी ना, मैं हमेशा से जब देखती आई हूँ, उसका नेचर ही यही है, कि वो पहले तो कुछ-कुछ बोल देगी, उसके बाद जब देखेगी कि ये मम्मी से कहीं ना बता दे, तो वो जो है मुझसे माफ़ी माँगना शुरू कर देगी और जैसे बात करूँ मैं, मेरी मम्मी जॉब करती थी, तो मैं इंतज़ार करती रहती थी कि शाम को आएँगी मम्मी तब मैं बताऊँगी, तो वो क्या करती थीं कि पूरे दिन तो मुझे अकड़ दिखाती थी, पूरे दिन अकड़ दिखाती थी, उसके बाद जैसे ही मम्मी के आने का टाइम हुआ, तुरंत, "दीदी चाय पीओगी, दीदी पानी दे दें?" तो मैं देखती थी कि मतलब जो है अपने मतलब से वो जो है मुझे माफ़ी म देती वो वो जो है मैं उसे बा वो बात करने आती थी मुझसे कि जो है कहीं ऐसा ना हो मम्मी से बता दे, मम्मी मुझे मार-वार दे या फिर मम्मी मुझे कुछ कहने लगें, तो वो हमेशा यही किया करती थी मेरे साथ, आपने कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो है आपक आपके साथ लोगों ने मतलब से आपसे माफ़ी माँगी हो या कुछ और?
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। नहीं-नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग अ, मुझसे कभी माफ़ी माँगने आते हैं, मैं ही खुद उनसे माफ़ी माँग लेता हूँ कि, "अ, चलो ठीक है, तुमने गलती की है कोई बात नहीं, चलो फिर भी तुम मेरा अ, दोस्त है, तुम तो कर सकते हो मेरे साथ ऐसा।" मैं ऐसा कर देता हूँ। लेकिन कभी भी अ, मैंने अ, किसी द जो दूसरे इंसान को गलती करके भी माफ़ी माँगते नहीं देखा है, मैं ही अ, झुकना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि अ, मैंने देखा है कि जो हमारे अ, बचपन के कुछ मित्र हैं हमारे, वो आज भी अ, मेरे साथ कई सारे ऐसे चीज़ें करते हैं, या फिर कभी अ, मेरे बारे में बुराइयाँ करते हैं, तो मैं उनको अ, हमेशा अ, फिर भी उनको अपने दोस्त की तरह ही मानता हूँ चलो अ, इंसान है, इंसान का नेचर ही ऐसा होता है, वो कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता है, वो हमेशा इस तरह की चीज़ें करेगा ही। तो मैं हमेशा उनको अ, क्षमा ही करने की कोशिश करता हूँ कि चलो अ, इंसान है, बुद्धि अगर होती तो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। अगर क्योंकि उनके पास अ, बुद्धि नहीं है, तो वो उन उन तरह की चीज़ें वो करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि कई इंसानों की जो परिस्थिति होती है ना, वो उनके परिवार की वज़ह से ऐसी आ जाती है या प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, कि उनके परिवार में उस तरह के उनको संस्कार नहीं दिए जाते, या फिर मुझे लगता है कि उनको उनका पालन-पोषण उस तरीके से नहीं होता है। जिसके कारण वो अ, आप देखेंगे कि अ, उस तरह की उनकी जो अ, भावना होती है वो हो जाती है। तो मुझे लगता है उनकी वो गलती नहीं है उनके अ, पालन-पोषण में ही थोड़ी कमी सी रह जाती है जिसकी वज़ह से इस तरह की अ, चीज़ें हो रही हैं।
हाँ। हुँ, जी, जी। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। जी। <chuckles> बिल्कुल। जी। जी। हुँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल सर, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि जो है ना कभी-कभी क्या होता है, कि जिनकी माफ़ करने की आदत होती है जैसे आपने कहा कि जो है मुझसे कभी कोई माफ़ी नहीं माँगने आता है मैं खुद ही माफ़ कर देता हूँ सबको। तो अगर कोई गलती होती है आप खुद ही माफ़ कर देते हैं तो मुझे लगता है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कि जो है आपकी माफ़ी का भी गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। आपको माफ़ी भी जो है ना बहुत सोच-समझ के देनी चाहिए जो लोग हैं आप गलती के हिसाब से जो है उनको सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, कि जैसे अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो आप अपने जीवन से उसको हमेशा-हमेशा के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके साथ फिर कभी मतलब एक बार जो धोखा कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ उसके मन में है, उसके अंदर ये फीचर है, वो ऐसा कर सकता है तो वो कभी भी कर सकता है क्योंकि वो एक इंसान है, है ना? इंसानों में इमोशंस होते हैं वो अपना इधर-उधर होते रहते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति से थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए और जब भी आप उसको ऐसा कुछ करते हुए देखें, तो जो है आप उ उसे और ज़्यादा अलर्ट हो जाएँ ना कि उसको थोड़ी-सी भी ढील दें। जी।
हुँ, हुँ। जी, जी बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कि ऐसे व्यक्ति अ, से हमें थोड़े अलर्ट ही रहना चाहिए जो कभी अ, जिनके अंदर माफ़ी या अच्छा अ, माफ़ी माँगने की अ, जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। वो हमेशा गलती पे गलती करते ही रहते हैं और आपको कभी भी अ, मतलब वो गलती करने के बाद भी उनके अंदर वो क्षमा वाली जो प्रवृत्ति होती है, कि माफ़ कर दो अ, माफ़ अ, गलती हो गई है गलती एक्सेप्ट करने वाली जो होती है, वो नहीं होती है। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति अ, हमेशा अपने जीवन में अ, कहीं न कहीं अ, अपने अ, कामों में फँसते ही रहते हैं। वो अ, क्योंकि मुझे लगता है जो जिनके अंदर क्षमा की प्रवृत्ति होती है अ, जो क्षमा कर देते हैं, वो व्यक्ति आप देखेंगे कि हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन जिनके अंदर ये जो गलती एक्सेप्ट करने की अ, जो प्रवृत्ति नहीं होती है, वो हमेशा कहीं न कहीं ऐसे ही अ, कुछ गलतियाँ कर देते हैं। और एक वक़्त ऐसा होता है कि उनकी गलती इतनी बड़ी हो जाती है कि अ, फिर उनको क्षमा अ, कोई भी नहीं कर सकता है। अ, फिर उनको क्षमा करने लायक वो नहीं होते हैं और छोटी-छोटी गलतियाँ ही उनके अ अ, एक दिन बड़ी गलतियाँ बन के और उनको अ, मतलब अपने जीवन का सबसे बड़ा उनको मुझे लग रहा है कि सीख मिल जाता है।
जी। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, नहीं होती। जी। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप और मैंने देखा है कि जो है, अगर जैसे हम कभी किसी के साथ गलत ना करें, पर फिर भी जो है लोगों के साथ हमें गलत ही देखने के लिए मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हमें दुःख होता है, है ना? तो मुझे लगता है ना कि हमें आज के हिसाब से बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि ज़माना हमारा बहुत बदल चुका है पहले से और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग हैं जो मोम जैसे दिल के होते हैं, वो हर बार जो है किसी के भी कुछ भी थोड़ा-सा कुछ कहने पे पिघल जाते हैं अ, या फिर जो है उ कोई कुछ भी गलती कर दे उनको माफ़ करने की क्षमता रखते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को ज़्यादा चोट पहुँचती है अप उनके दिल को आपको क्या लगता है?
हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, जी। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल अ, कई ऐसे लोग होते हैं जो अ, मतलब आपको बार-बार चोट पहुँचा पहुँचाते हैं, फिर भी आप देखे होंगे कि लोग उनको माफ़ करते रहते हैं, फिर भी उनकी प्रवृत्ति जो है वो बिल्कुल बदलती नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आप बार-बार माफ़ करने के बजाय और उनसे मुझे लगता है कि आप दूरी बना लें तो आपके जीवन में काफ़ी बेहतर रहा है क्योंकि मुझे लगता है ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बार-बार अ, आपके जीवन में अगर चोट आपको पहुँचा रहे हैं, तो वो एक आपके जीवन में एक बिच्छू के त तरह काम कर रहे हैं, वो आपके जीवन में आपके अ, जैसे बिच्छू डंक हमेशा मारते रहता है और आपको पता भी नहीं चलता, उस तरह की अ, मुझे लगता है लोगों में प्रवृत्ति आजकल हो गई है। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि आपको दूर रहना चाहिए और अपनी मित्रता जो है, मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यक्ति से और एक जो अनुभवी लोग होते हैं जो सोचने-समझने की जिनके अंदर क्षमता होती है उनके साथ होनी चाहिए।
जी, जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। हाँ। जी। जी, जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।
जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।